قُل لي هو إيه اللي بيحرك خيالك كده يعني، أو نقدر نقول اللي بيخليك أو أقدر أقول يعني اللي بيخليك تقدح زناد فكرك كده وأنت وبتبدأ مشروع جديد؟
آآ بُص طبعًا هو أوّل حاجة لازم أكون حابب الفكرة. تمام أنا يعني أنا ب باعمل باعمل محتوى وباعمل مونتاچ وعندي قناة YouTube تمام، فطب فطبعًا أنا شغلي أصلًا مبني على الكلام ده تمام، فلازم يعني موضوع الفكرة دي آآ إنّها ت يعني ترضي مثلًا مش مش هاقول ترضي غروري، أو مثلًا تبقى الفكرة تبقى متوافقة مع المعايير بتاعتي تمام، عشان أبقى أقدر أقدّمها عندي على على القناة وآآ ده ب بيبقى واخد معايا وقت تمام، فطبعًا ال الأفكار دي مش مش بتيجي من نفسها كده، أنت لازم آآ.
إمم. حلو خالص. آه. آه، فاهمك. بالضبط. مش بالسهل أصلًا إن أنت تلاقي أفكار، فيعني إن أنت تعمل حاجة زي ده، ده كويس.
بالضبط، ف فأنت لازم بتعمل حاجة مهمّة جدًا، أنت لازم تعمل ت حاجة اسمها تغذية بصرية. التـغ التغذية البصرية دي بت لازم بتخش تشوف حاجات كتير جدًا في المجال بتاعك، وأفكار جديد جديدة وأفكار قديمة وأفكار من كل مكان، بت ب في نفس المحتوى بتاعك ونفس ال niche بتاعك، ف فان فأنت التغذية البصرية دي هي اللي بتفيدك جدًا، و ودي مش مجرّد إن أنت بتخش تقلّد لأ، بالعكس
إمم. أيوه، فاهمك. امم. آه، بتقوي شُغلك يعني كمان، اللى هو بتخليك تجيب من أفكار تانية.
.إمم آه بالضبط، أنت بتطلّع من أفكار مختلفة فكرة مش موجودة، <laughs> فاهمني؟ ف م فأنت بت فأنت بتقدر بلا إراديًا كده مع الخبرة ب بدماغك بتجمّع ال <swallows> الخيوط ببعضها كده شم وتقول لك النقطة دي والفكرة دي ما اتعملتش وناقصة مش موجودة، وأنت لو عملتها بأسلوبك با بالضبط، فلو أنت لو عملتها بأسلوبك هتطلع قويّة جدًا بالنسبة لك.
إمم. بالضبط آه. منطقي، أيوه، صح. أيوه، فاهمك. بالضبط، آه. أكيد، طب هو على كده لما ب بتبدأ مثلًا حاجة جديدة، آآ، في القناة بتاعتك أو في الشغل بيبدأ معاك الموضوع إزاي يعني، البداية، النبتة نفسها، بتبدأ الفكرة إزاي؟
هو طبعًا يعني الترند طبعًا بيفرق، <laughs> أنت لازم تشوف الناس ال بتدور على إيه في الفترة دي آآ، في في الم في المحتوى بتاعك تمام، فده ده بيدّيك ف فكرة أكتر عن الجمهور بتاعك مهتم بإيه دلوقتي، تمام، ومن ومن عليه بقى بتبدأ تبني.
امم، أكيد بيفرق طبعًا أيوه.. <chuckles> امم. آه. بالضبط، بيبقى هو المحرك الأساسي بالنسبة لك يعني.
بالضبط كده، فأنت بقى من على أساسه بتبدأ تبني الفكرة اللي أنت عايزها، تمام، وبتشوف بقى ب وف وبتاخد بالك إن المنافسين برضو بي بي بيعملوا الح يع بتلاقي إن ده متنا يعني متناسب مع ال أو متوازي مع المنافسين، بتلاقيهم برضو بيعم بتلاقيهم هم فعلًا كمان بدؤوا ينفذوا أفكار هي الجمهور بيدور عليها دلوقتي، فده بيدّيك تأكيد برضو.
إمم. بالضبط، أنت بتاخد من المنافسين ومن الجمهور، مش بتكتفي بس إنه الجمهور لأ، بتشوف منافسينك بيعملوا إيه، عشان تفضل مواكب العصر يعني أو مواكب السوق.
بالضبط. بالضبط. آآ، ف ب فده بيديك برضه تأكيد على الفكرة اللي أنت شايف إن هي فعلًا الناس بتدور عليها وبتلاقي كمان المنافسين بيدوروا بيعملوا بيقدموها في الفترة دي، فده بيبقى 2 confirmation مهمين جدًا، وتأكيدين مهمين جدًا، إنه آآ، اللي يقول لك، آه، ماشي، ت ده اللي يديك دافع إنك تبدأ في الفكرة دي وساعتها بقى إيه، بتبدأ تشوف هتقدمها إزاي بطريقتك.
آه. حلو خالص والله، طب وإيه مثلًا الفكرة الأفكار لو فكرة معينة أنت عملتها فاكرها، ممكن تحكي لي عنها؟
هاقول لك، آآ، كان في فكرة قبل كده هو أنا الم المحتوى بتاعي إخباري، ف عن آآ، أخبار أجنبية، إنجلترا وكده يعني تمام، ف أنا المميز في ال في الcontent بتاعي وفي الأداء بتاعي، إن أنا مش مجرد بانقل الخبر كده بشكل روتيني، و و وأذيعه للناس، لأ، أنا باخر باطلع باطلع الخبر ع على هيئة فيديو، على هيئة سيناريو، تسلسل أحداث ع قصة
آه. أيوه فاهمك، آه. اُمّال بتعمله إزاي؟ أيوه.
ودراما وموسيقى وموسيقى مثلًا تحفيزية، و وراه مع المشاهد بقى مع الvoice over تمام.
إمم.
فأنا باطلَّع الڤيديو، تحس إن هي قصة مش خبر. <chuckles> أيوه. بالض بالضبط، فبيحسوا إن إن إن بيعجبهم إن بيحسوا إن هم بيتفرجوا على ڤيديو سينيمائي في على هيئة خبر، <laughs> تمام. اللي هو قصة وبداية وتشويق بقى، وتصاعد في الأحداث، وتوتر، لحَد النهاية.
بالضبط، الmix ده أصلًا يعني أكيد فارق مع الناس يعني، وفارق معاك نفسه في شغلك. آه. حلو خالص. طب وبتقدر ت بقى ب خيالك بيجيبك من الأفكار اللي حواليك حتى يعني، من الناس حواليك، الشارع، الشغل، كده يعني، بتيجي لك أفكار تستلهِم منها حاجة يعني؟
<chuckles> هو طبعًا آه، يعني طبعًا وق ال الcontent الإخباري بيبدأ برض ت تقدر تعمل منه كمان محتوى وثائقي، تمام. ف ف فأنت بت ل بتستلهِم بقى من الحياة اليومية ومن الأحداث اللي بتحصل حواليك، فب فبيبقى بييجي لك أفكار كتير آآ تعمل منها أح يعني عليها مثلًا ڤيديوهات وأفلام وثائقية بطريقتك ال ال م الجمهور بتاعك حابب إن هو يشوفها.
أيوه، إمم. فاهمك، أيوه. فأنت بتعمل لهم اللي هم حابينه يعني.
بالضبط كده. أهم مهارة.
طب حلو خالص على كده آه، ال تبدأ إزاي الفكرة؟ يعني مثلًا هل بتجيب ورقة وتقعد تقول تخطط كده؟ لأ، أنا الخبر ده شفته، آآ، أنا عارف طبعًا إن أنتَ بت بتشتغل قُلت بتشتغل على حاجات برّه مصر، فممكن يكون المجتمع حواليك مش مش مُجزي أوي في الحتّة دي. ولكن أنتَ مثلًا بتجيب sketch مثلًا وتشوف الأخبار، تتابع الأخبار في البلد اللي أنتَ بتشتغل عليها دي يعني؟ أو تعمل بوسترات معيّنة أو حاجة؟
بالضبط. آه، طبعًا آه.
أو حتّى تتواصل حتّى مع ناس أونلاين وتكلمهم، تشوف بيعملوا إيه؟ إيه من الحاجات دي بتعملها مثلًا لو تقدر تحكي لي عنها؟
هاقول لك، هو أنا طبعًا أنا عامل subscribe في كل النشرات الإخبارية التابعة لل ال البل البلاد اللي أنا باعمل لها مثلًا آآ محتوى، فبالتالي أنا بابقى يوميًا متابع إيه أهم الأخبار، وإيه الأحداث السياسيّة اللي بتحصل فيها، وإيه ال ي إيه ال امم بالضبط، وال وإيه اللي داير فيها. و وده بيديني أصلًا آآ ده لوحده بيديني كميّة content غير م أو محتوى أو أفكار غير محدودة يعني. فلإنك طبعًا بت بتتلاحظ تفاعل الناس على الأخبار دي في الصفحات دي. فالأخبار بقى طبعًا اللي بيبقى عليها تفاعل كبير في جميع الصفحات فدي بقى هو ده اللي هيتعمل فاهمني. <chuckles> فده اللي بيديني فعلًا أفكار كتير.
حلو. إمم، لأ، خطة فعالة بصراحة. إمم. فاهمك أيوه. بالضبط، ما هو ال إن أنتَ حاجة شايفها مكررة كتيرة خالص فأنتَ عارف إنّه لأ، هي دي اللي هتبقى عنها بقى الفكرة اللي أنا بطريقتي الخاصة الجذابة دي.
بالضبط، ده اللي بيتكلِّم عنّه الشعب دلوقتي، أو ده اللي بيتكلّم عنّه الم ال المجتمع ده دلوقتي حالًا، فأنا لازم أعمل عنّه ڤيديو.
إمم. المجتمع ده بقى، إمم.
بطريقتي طب
حلو خالص، بالضبط، هل بقى في حد بيساعدك حواليك مثلًا، بتشغّل الناس اللي حواليك ات يدّوك أفكار أو حتّى يشتغلوا يساعدوك في الشغل؟
هو لأ، بصراحة هو أنا ي باعمل كل حاجة لوحدي، <laughs> م يعني معتمد عل من من أوّل الأخبار لحد المونتاچ لحد الصورة المصغرة، الupload، للkeywords كل حاجة، كل حاجة حرفيًا أنا باعملها لوحدي.
ياه! من البداية للنهاية؟ إمم. طب وأنتم طب وده مثلًا مش صعب على تفكيرك، وإن أنت مثلًا مش هتقدر تفكّر في كل الحاجات دي مرّة واحدة كده؟
ما هو أنا بقى ما هو ت نيجي بقى لبتاع ده سؤال حلو جدًا، ده بقى سر ال السر بتاعي، أنا أنا باستخدم ال النماذج الذكاء الاصطناعي الAI، ومبرمج Bots معيّنة يعن وشاتات معيّنة يدّوني ال اللي أنا عايزُه تمام، يعني إيه مثلًا، هاقول لك، يعني مثلًا
آه. تمام. حلو. آمم، زي آه.
يعني مثلًا أنا عايز أصيغ الScript بتاعي بالطريقة اللي أنا قُلت لك عليها تمام، أنا مش هاجيب مش دايمًا كل مرّة هاجيب الخبر من المكان الفلاني، وآجي أجيب الScript افصّصه وأبني السيناريو والكلام ده كلّه. لأ، أنا أنا أنا علّمت chat bots AI تمام، علّمته الأسلوب بتاعي، وعلّمته أنا باعمل إيه، وعلّمته إزاي يصيغ المحتوى تمام، وقُلت له: "أنا في كل مرّة" و وبرمجته على كده، قلت له: "أنا في كل مرّة هاجي أبعت لك الخبر، تعمل لي منّه القصّة بالطريقة دي."
آه. آه، اُمّال بتعمل إيه؟ آه. آه. بصراحة تفكير يعني فظيع، أقسم بالله يعني، اللي هو إن أنتَ يساعدك في شغلك وتستخدم الحاجات الحداثة دي، وكمان تبقى رابط بالمواقع والسوق اللي أنتَ بتشتغل فيه، يعني Mix خزعبلي بصراحة، يعني أكيد فارق، وأنا متأكّد إن قناتك هتكون يعني حاجة كويّسة مستقبلًا يعني.
تمام. امم. إمم. هو صدّقني فارق جدًا، يعني د يعني يعني أنا دلوقتي ما أو مش مش ده بس لوحده يعني، مش بيعمل لي كده بس، لأ، أنا برضه مش مج م م يعني م مدرّب كذا Bot جنبيه، واحد مثلًا بيطل بيعمل بيصيغ لي الdescription اللي بيتحط في الڤيديو، العنوان بيتحط عنوان ال ال الوصف بتاع الڤيديو، واحد بيصيغ لي طريقة الdescription بتاعتي، و طريقة قصدي العنوان بتاعي، تمام؟ واحد برضه بي بيصيغ لي ت الك الكلمات اللي باكتبها على الصورة المصغرة بتاعة الڤيديو، تمام.
إمم. إمم. آه. أيوه. تمام، آه. تمام.
واحد بيدي لي أفكار لل للصورة نفسها، وواحد بيطلع لي الkeywords للفيديو، تمام.
بالضبط، آه، لكل حاجة عامل لها Chat خاص بيها يعني، أو Chat Bot خاص بيها، جامد ممتاز، آه.
بالضبط. عملت work flow كده، عمل بالضبط، عملت الwork flow كده عملت زي ما ي عملت اللي همّ زي موظفين كده فعلًا حرفيًا، أكتر من 5، 6، 7 شاتات Bots فعلًا بي بي بيقدموا لي شغل موظفين، ي و
فاهمك، آه. إمم، طب ما بيفرقش معاك ده مثلًا في شغلك في ال في الإبداع، هل بيساعدك في إنّك ت تعمل أفكار جديدة؟
ما هو طبعًا الحاجات دي مش واقفة على كده، يع يعني طبعًا أنا بالاحظ وطبعًا مع الوقت باطوّر في ال في الbot، وب وباضيف له الأفكار الجديدة وأقول له عدّل كذا وما تعملش كذا و وحسّن كذا طبعًا، لا طبعًا ده ده شيء أساسي، اللي ما بيتطورش ما بيتقدمش. ما هو لو بيفضل في مكانه، فأنا متأكّد من حاجة زي دي.
آه. آه. حصل آه، منطقي والله يعني الكلام ده كلّه. طب وبقى البيت، يعني دعم البيت إزاي الأسرة حواليك، والدك، والدتك، زوجتك لو متزوج، إيه دورهم في الموضوع؟
بالضبط. هو هو طبعًا أم أمي أمي فعلًا هي ذوّاقة ما شاء الله عليها، فلما ك كنت في الأوّل خالص ما كنتش باعمل آآ كنت أ موسيقى أو كنت باعمل موسيقى مش مناسبة مع الكلام أو فبقت تقول لي: الموسيقى الڤيديو ده رخم ليه كده؟" <laughs> "الڤيديو لا ت تحس إن هو ما ما فيهوش روح كده."
آه. أيوه. <laughs> آه. بقي ليك جمهور داخلي في البيت يقول لك، يوجهك قبل ما تنشر الحاجة.
بالضبط، بالضبط، ف كانت بصراحة أوي يعني، لا، ربنا يخليها لي كانت بت بتساعدني كتير، وفعلًا كانت بتنبهني لحاجات أنا ما كنتش باخد مِنّي بالي منها خالص.
آه. حلو خالص، هل في حد تاني برضه والّا
آه، صحابي بقى يعني ده صحابي، لأ، صحابي الدعم منهم فظيع بصراحة، اللي هو براڨو عليك أنت أنت إزاي بتعمل كده؟ و فاهم، ف يعني فعلًا بيحسسوني إنّي باعمل حاجة كبيرة جدًا يعني.
ما حدش مهتم بالباقي بقى؟ آه. فاهمك، آه. حلو خالص والله، تشجيع الصحاب ده أفضل حاجة أصلًا ممكن تمر بيها في مرحلتك ال أو رحلتك دي يعني.
آه والله فعلًا ربنا يخليهم لي ليَّا يعني همّ بيساعدوني كتير يعني وبيدعموني كتير. وده اللي بيدّيك برضه دفعة م معنويّة كبيرة يعني. <chuckles>
آه. حلو خالص. بالضبط آه، طب وهل بقى في لو هتنصح حد مثلًا ي ي يفكر يعمل إيه، يعني إيه الخطوات العمليّة اللي يقدر يعملها عشان يوصل لأفكار تساعده في مشروعه بقى، سواء YouTube أو غيره يعني؟
بص، هو طبعًا أهم حاجة إن أنت تشوف احتياجات السوق إيه يعني، شوف ال السوق عايز إيه، تمام؟ سواء في أي مجال أنت عايز تقدمه، أو أي قيمة عايز تجر تضيفها ل أو تو ت توريها للناس
إمم. آه.
شوف شوف إيه اللي موجود و وابدأ من حيث انتهى الآخرون، يعني إيه، يعني شوف مثلًا القنوات ال أو ال مثلًا أنا مثلًا على هادّي مثال على نفسي، تمام؟ أنا عن نفسي مثلًا ب ب باقدم محتوى إخباري باشوف القنوات الإخبارية الكبيرة ستايلها عامل إزاي ونظامها عامل إزاي وبيعملوا إيه، فبالتالي بابدأ أستلهم منّهم وبابدأ إيه، ما أ أعمل زيهم، لأن الناس دي لأن الناس دي بقى لها كتير، سنين، وطبعًا عشان يوصلوا للمكانة دي يعني أكيد مرّوا بكتير، فأنا مش هابدأ بقى من الزيرو، فاهمني؟
آه. وتبدأ تستلهم منهم أنت بقى. بالضبط، فأنت بت بتعدي خطوات بأنك بتتعلم منهم إيه اللي بيحصل، وتبدأ تطوّر أنت في شغلك بقى.
بالضبط كده، بالضبط كده.
إمم، حلو خالص والله، يعني نصيحة مفيدة و وشغل مفيد وشغل جامد والله عاش كل اللي بتعمله ده، واتبسطت أوي بالمكالمة معاك أو بالمحادثة معاك يعني.
ربنا يخليك جدًا، أنا كمان انبسطت بأسئلتك جدًا، كانت ممتعة كلّها.
حبيبي، ربنا يخليك، أشوفك على خير.
إن شاء الله.